そうですね、うん、ふんふん。
そうですね、基本的には、ま、怪しいと思ったものは触らないっていうのが、まあ、前提にはありますかね。
うん。 あ、なるほどね。あの、例えば、ええ、うん、物を買う行為は了解取ってからとか、あるいはそれなしとか、そんなのもありました？
はい。
ショッピンいわゆるオンラインショッピングみたいなやつですね、はい。
ああ、そうですね。 それに関しては 明確なルールはないんですけども、私も弟も、結構目の前で、おものを見て、それ手に取ってから買い物するタイプなので
はい。 ああ、はい、なるほどなるほど。
はい、そもそも商品をネットで見てすぐ購入っていうのが、あまり、す性格的に合わない方だと思うんですよね。
ああ、そうなんですね。なるほど。それに、考えてみたら、あの、ね、大人んなんないと、その、お金払う、元のところがね、クレジットカードがあるわけじゃないですし、考えてみたらそうでうん。
はい。 そうなんですよね。なので、クレジットカードを持てる年齢になってから、そういったことをこう、するべきなのかなっていうふ風にも思ってましたね。
うん、そうですよね。ね、まあね。などなるほど。うん、ふんふん。
はい。
なんか、あの、他にも何かあるのか、例えばその、家族で決めてるってことは、あの、特に、しょくじつ、親も同じルールなんですよね？当然ね。
はい。